Đúng rồi. Và khi mà mình lên cái kế kế hoạch như vậy á thì mình, kiểu sao ta, mình sẽ xem coi coi cái nào là nó phù hợp, cái nào là cần, cái nào là kh không cần, cái nào là vượt quá chi tiêu, cái nào không, phải hông?
Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm.
Thế thì, ờ, đấy, thì, ờ, mình là mình chọn tự túc rồi, còn bạn thì bạn thế nào?
Thì Ừm. Mình á, thì, ờ, mình cũng tùy trường hợp thôi. Nhưng mà nếu mà <tsk> đa số là tự túc. Nhưng mà ví dụ, giống như là, đi với công ty đồ đó thì đương nhiên là đi với công ty thì cái, ơ, đi tour thì nó lại là thiết kế hợp lý hơn, đúng hông?
Đó, thì thiện Ừm. Ờ, ô kê, đúng rồi, đúng rồi. Thế thì à, ừm, cảm ơn bạn nhiều nha. Hôm nay cái cuộc, à, chia sẻ rất là thú vị, tự nhiên mình cũng biết thêm rất là nhiều điều.
Ừm. Ừm. Ừm hứm. Đúng rồi, cảm ơn bạn ha. Thì hi vọng là trong tương lai thì bạn có một cái chuyến đi du lịch, ờ, Vịnh Hạ Long, ờ, vui vẻ với gia đình ha và có thật là nhiều cái trải nghiệm thú vị ha.
Ừm, ừm. Mình cũng mong muốn là bạn sẽ ờ, cảm ơn bạn. Mình cũng mong muốn bạn sẽ đến Vịnh Hạ Long, ơ, để trong một cái thời gian ngắn sắp tới. Cảm ơn bạn.
Ừm hứm. Ô kê, cảm ơn bạn.

Đúng rồi, mà với bản thân mình chẳng hạn thì mình, ờ, tức là mình hơi sống ơ, hơi hướng nội một chút, mình cũng không có, a, a, hướng ngoại nhiều, thế nên là đôi lúc mình chỉ muốn yên yên tĩnh thôi, là mình không muốn nói quá nhiều chuyện chẳng hạn. Thế nhưng mà ừm, mình nghĩ tự túc thì
Ừm. Ừm. Ừm hứm. Đồng ý. Đúng, chính xác. Đúng. Gặp l lại h nói chung là nếu mà gặp, a, khách, a, khách đi cùng người ta, sao ta, biết điều thì chả sao, gặp những người không biết điều thấy mình im lặng rồi nh nhưng mà vẫn hỏi hoài, phải hông? Xong còn bị đánh giá nữa, nhằm người lớn khó tính thì còn nói là đánh giá nữa là "Cái con bé này không ngoan, hay là con bé này, sao ta, không biết cư xử với người lớn", phải hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng rồi, chính chính xác. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Tại vì là, ừm, cái cái này nó cũng, ưm, ờm, còn cả chi phí nữa nha, bởi vì cái chi phí thật ra thì ờ, ừm, về về cái chi phí nếu mà mình tự túc thì mình có thể điều chỉnh được chẳng hạn. Nhưng mà đi theo tour thì mình sẽ phải bỏ ra một cái khoản nhất định và đôi khi một số trường hợp thì cái khoản đó có thể là mình xong cái chương trình đó thì mình cảm giác là nó chưa được phù hợp lắm, nó chưa được, ờ, đúng với cái giá trị.
Ừm. Ừm. Đồng ý. À. Ừm. À, hoặc là mình không có dùng tới luôn, phải hông? Ừm.
Đúng rồi, tương xứng với giá trị của nó. Thế nhưng mà cái chương trình mà mình tự túc thì mình có thể tăng hoặc giảm chi phí những cái lúc mà mình cần thiết, hoặc là mình có thể giữa dừng giữa rồi.
Đồng ý. Đúng rồi. Nói chung là có sự là linh hoạt chi phí, kiểu giống như là, mình thích cái gì thì mình có thể chi thêm, hoặc là mình không thích thì mình bớt lại, nhưng mà đi với, a, tour thì nó có một cái lịch trình cụ thể và có một cái mức giá nhất định thì có bao nhiêu cũng phải chi như vậy, nói chung là cũng không bớt không giảm được, phải hông?
Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, mình thì không thể giảm bớt được cái chi phí của mình, ờ, và đôi khi mình muốn dừng hẳn cái chương trình của mình chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà mình sẽ mình sẽ bớt được cái chi phí nếu mà mình đi du lịch tự túc, còn đi theo tour thì mình sẽ mất hẳn cái khoản chi phí đấy và mình không thể lấy lại được.
Ừm hứm. Ừm. Đồng Đồng ý. Thì, ờ, nói chung á là đi theo tour là phải, kiểu, giống như là, mình có thêm một cái bảo mẫu và kiểu, giống như là, mình phải nghe theo người ta tất cả mọi cái chuyện á, cho nên là rất là khó để mà mình, sao ta, có thể là sắp xếp đúng theo thời gian của mình, phải hông?
Đúng rồi. Ừm. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì, ờ, ừm, ừm, mình thì đó, thì mình sẽ chọn cái du lịch là du lịch tự túc, thay vì là chương trình đi theo tour. Và
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Đồng ý. Thì, à, mình á thì mình cũng là rất là thích, ơ, kiểu, sao ta, đi, ơ, du lịch tự túc, tại vì khi mà đi du lịch tự túc á, một phần nữa là bạn có thể có thêm nhiều kiến thức và tìm hiểu hơ nhiều hơn về cái danh danh lam thắng cảnh địa phương, phải hông?
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vì cái chương trình nà nó cũng sẽ, ờ, linh hoạt hơn cho mình đấy.
Ừm. Tại